Oye, cuéntame, ¿qué hábito diario tiene más impacto en tu bienestar?
Ay, qué buena qué buena pregunta, y me vas a poner a pensar, tengo bueno, teng es que tengo un hábito, que es como 3 en 1, es e e el ya tengo tiempo haciéndolo, y que la primera la primera hora de la de la mañana la dedico a hacer 3 cosas, a meditar, a hacer un poco de ejercicio y a leer.
<laughs> Ajá. Sí. Ajá. Ah, okey.
Entonces, eso, y a lo mejor, mm, igual digo, los 3 es es un hábito que considero integral porque uno me conecta con mi ser, con mi alma, el otro, pues, este, es un bienestar físico, y lo otro, pues, nutre mi mente, pero no sé si si me das a escoger, a lo mejor me iría por el tema de la meditación.
Ujú. Claro. Oye pero, eh, dices que es al iniciar el día, ¿tienes alguna hora en especial, o es así como: "A la hora que me levante lo hago"?
Mira que, este hábito yo lo empecé a hacer de a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Cuando inicié con este hábito, eh, allá lo inicié en enero del 2020, así de una manera muy religiosa, por decir, muy ordenada, vaya. El día de hoy debo confesarte que no soy tan tan puntual a las 5 de la mañana, he sido un poquito más flexible, y lo ando haciendo cuando me levante, que generalmente son entre 5:20, 5:30, a más tardar ahí cerquita a las 6 de la mañana.
Sí. Ajá. Sí. Ujú. Ay, bueno, tampoco tanta diferencia, eh, yo pensé que ibas a decir así de: "A las 8 o a las 10 de la mañana". <laughs>
<laughs> Sí, no, no, no, pues, eh, sí, así, así es.
Oye, y me decías que era así como la meditación, algo así como que, de lo que escogerías entre los 3, ¿no?, pero, ¿por qué escogerías la meditación?, ¿qué es lo que lo hace tan especial?, o algo que, a lo mejor, te haya hecho algún cambio más especial a este tipo de práctica.
Mm. Mira esa la verdad, y bueno, si si tú me dices e e este combo yo yo creo que debe ir de la mano todo, ¿no?, por que, pues, es integral, ¿no?, este, hay un beneficio físico que te da más ánimo, porque liberas dopamina, endorfinas, y todas las inas habidas y por haber, eh, y también el tema, eh, de nutrir tu mente, pero el tema este de la meditación, eh, me llama mucho la atención, la manera de cómo conectas co contigo, con tu alma. También el agradecimiento, porque también hago una meditación, inicio con agradecimiento, donde agradezco al creador del universo, ¿no?, al al de al que de donde viene toda buena dádiva, y también yo, en ese sentido, pues, in en concentrarme en la respiración y demás, he aprendido a conectarme con mi ser, y también a veces en momentos he tenido un diálogo interno con conmigo, ¿no? Este, y ese diálogo procuro siempre, pues, que sea un diálogo positivo, un diálogo que me edifique.
Ujú. <laughs> Sí. Ujú. Sí. Ujú. Entiendo. Oye, y ahora me ha surgido una duda, porque decías que empezó obviamente, eh, en el 2020, pero, eh, ¿qué te hizo hacer este cambio hacia estas prácticas?, ¿qué te llamó la atención para decir ahora en este año quiero comenzar en esto?
Mira que, bueno, yo yo yo de unos años, bu digamos del 2014 he empezado a leer libros, más o menos, de desarrollo personal y eso, ¿no?, de y sobre liderazgo, sobre esto y lo otro, eh, autores como John Maxwell, James Clear, Ryan Holiday, Robin Sharma, y otros así, Dale Carnegie, y en diciembre del 2019 a mí me regalan el libro "El Club de las 5 de la Mañana", de Robin Sharma, pues, que era el más reciente en ese entonces, en en esos intercambios navideños que se hacen en las oficinas, pues, esta persona a lo mejor hizo un poquito la tarea y sabía que Robin Sharma era de mis autores favoritos. El tema es que me lo regala, y entonces, yo lo empiezo a leer entre Navidad y Año Nuevo, y justo justo, eh, pues, tú sabes "Año nuevo, vida nueva", ¿no? Entonces, con todo cantadas, este, el ánimo del mundo. Y, ah, y y vi que venía el tema de este hábito estructurado, cómo hacerlo, 20, 20 y 20, entonces, lo voy a empezar a hacer, y dije, y el el 4 de enero yo recuerdo, dije: "Bueno, ya es tiempo, ya pasaron los tamales, la pierna, el menudo, y toda la comedera", y y y sí, yo yo yo sentí que sí porque andaba a andaba, pues, mi estilo de vida que llevaba por el tema del trabajo y demás. Eh, este, te tenía sobrepeso, bastante sobrepeso, andaba pesando ciento veinte kilos, no me sentía con energía, eh, andaba hasta así poquito, a veces perdía muy rápido los estribos, así me molestaba en cualquier cosa, el tráfico, el ir al Costco y ver mucha gente, y las filas. Entonces
Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Sí. Ajá. Sí. Ajá. <laughs> Sí. Mm, ujú. Ya. Claro.
me llamó la atención a esto, y y lo empecé a hacer. Fue muy difícil, pero, pues, con el ánimo, o sea, el el todo el viento, la motivación de de iniciarlo, pero fue difícil, porque no estaba acostumbrado levantarme a esa hora, porque era tiempo de frío, levantarme a 2, 3 grados en la mañana, pero, pues, con la motivación lo empecé a hacer. Y ya después un poquito la disciplina, y ver esos pequeños cambios, ahora pues, ahora sí que, y y y también me empecé a meterme más en en más lecturas de de filosofía, estoicismo, bueno, y una serie de cosas que fue alimentando y me dio mejor y mayor, este, criterio y raciocinio, y nivel de conciencia, por decirlo, sin sonar muy este cliché, ni monje tibetano, ni nada de eso.
Ujú. Claro. Uh. Ujú. Sí. Ujú. <laughs> No, pero la verdad es que, bueno, de todo, o sea, de todo lo que has dicho, pues, la verdad es que tiene mucha, eh, se diría así como concordancia, ¿no?, porque dices, mira, al final es todo, es cuerpo, mente y alma, y lo que estás trabajando, y qué bueno que llegó ese libro a tu vida para darte como ese empuje que necesitabas ajá, oye, pero, ¿y cuánto tiempo te tardaste en en que tú dijeras así de: "Oye, mira, me siento diferente"?, ¿cuánto tiempo pasó?
Ese empujoncito, así es. Mira que bueno, primero que se automatizara el el hábito, yo creo que por ahí del 20 de febrero, yo ya lo hacía, ahora sí, de una manera natural. ¿Cuándo yo empecé empecé a ver los cambios? El primer cambio que considero fue ma más notorio, fue el físico, porque: "Ah, mira, el pantalón lo siento más aguadito de la cintura, ah, mira, la camisola, la siento un poquito más holgada". Entonces, empecé a bajar de peso, porque también me hice consciente en la nutrición, y también investigué, y demás. Y dejé de de comer muchas cosas que, pues, no no no abonaban. Igual, sí me como, de vez en cuando, una hamburguesa, una pizza, o sea, tap em, tampoco soy tan rígido, pero de la mayoría del tiempo, pues, es una nutrición muy muy muy, este, muy ordenada. Entonces, el cambio lo empecé a ver en lo físico, un poquito. Y y ya después, empecé a ver que cosas, como el tráfico, o el ir al Costco, pues, no me irritaban tanto. Entonces, ah, mira, ya ya me ya, pues, me sentí con mayor templanza, con paz, porque ojo, paz no es ausencia de problemas, sino es que, a pesar del problema, pues, este, tú estás tranquilo y confiado, este, y y que no te turbe. Sí, así es, y así es, que todo se va a resolver y lo que está en tu mano hacer, hacer, lo haces, y lo que no está en tu control, pues, no está en tu control, y no tienes por qué agobiarte, si no está en tu control.
Sí. Ajá. Ah. Ujú. Sí. Ah. Sí. Claro. Ujú. Sí. Cla Sí. En que todo se resolverá, ¿no? Ujú. Ay, mira, ese es un consejo súper, supersabio, ¿eh?, muy, muy bueno, y y, este, y, o sea, súper, superbueno ese consejo, la verdad, oye, y a mí me llamó la atención, ¿cómo fue que estas prácticas, eh, te llevaron hacia la parte de nutrición?, ¿cómo fue que te hizo más consciente de de cómo te te alimentabas?
Bueno, el le digo, e e e e en este pues, afán de de ser una mejor persona de manera integral, y que y lo sigo haciendo, y sigo y sigo mejorando, y y y espero seguir mejorando hasta a a el por el resto de mis días
Ujú. Sí.
entonces, pues, no te digo, oye, pues, traigo sobrepeso, tra tra traigo u u un equipaje acá de extra, ¿no?, entonces, eh, hay que cuidar hay que cuidar el el vehículo que nos mueve de este lado del sol, entonces empecé a ver, que mira, e esto, mi mi los taquitos que me echaba de cabeza, barbacoa, de que la torta de pierna, ahí con doña Lupe, entonces, eh, no, dije: "No no no", entonces, empecé a hacer, este, digo, más dije yo: "Ah caray, entonces tengo que hacer estos cambios si quiero estar, este, pues, más sano, más fuerte y con mayor energía", y entonces así es y di di y y y empecé a investigar, y a mí siempre me ha gustado mucho investigar con datos, con fuentes sustentables, también tengo amigos, este, en el área de la salud, ahí inda indagué por aquí, indagué por allá.
Ajá. Claro. <laughs> Mm. Sí. Ajá. Sí.
Y y di entonces mi mi alimentación se basa mucho en en en proteína, abundantes vegetales, grasas saludables, aguacate, crema de maní, este, sin si sin azúcar, y y y dejé básicamente los las los alimentos ultraprocesados, ¿no?, y la y la y las calorías vacías, ¿no?, como son, pan dulce, esas cosas, pastas, y eso de en mi dieta el arroz incluso tampoco te lo como, ni siquiera el integral, muy rara vez te voy a llegar a comer arroz. Entonces, ese t ese tipo de cosas lo, pues, lo empecé a hacer y y y y ti ma me ayudó, tan es así que bajé 30 kilos de peso, pesaba 120 kilos, para agosto del 2020 andaba pesando 90 kilos y hasta la fecha, pues, ahí me he mantenido.
Ujú. Súper. Mm. Ujú. Ah. Sí. Wao. Ay, genial. Oye, no, eso, la verdad es que qué bueno, porque eso sí fue como un un cambio muy tangible, ¿no? No tan subjetivo. Fue algo así de que lo notaras, y qué bueno que todo esto te llevó a hacerte más consciente de, pues, de de qué maneras de de tener ese esa mejora, pues, integral como tú lo comentas. Oye, y al principio también decías que, para a que al principio era así un poco difícil, ¿no? Hacer eso de levantarte a 1 hora que no estabas acostumbrado y hacer esas actividades. ¿Cómo le hacías, eh, para no desanimarte? Porque, mm, no sé, a lo mejor hab hubo algún día que decías, ay, ¿sabes qué? No se me antoja levantarme. O sea, ¿cómo hiciste para llegar a ese punto de de decir, pues mira, ya se me hizo un hábito, ¿hubo así como, eh, a a lo mejor algunas bajas? Este, algunos días y, ¿cómo lo hiciste como para, pues, para en vez de irte para más abajo, como decir, no, sí puedo?
Sí. Ah, s Claro, mira mira que, mira, te te te soy honesto, bueno, la primer semana o los si por ahí de de del 4 de enero al 12, 13 de enero, todavía traía el vide tra traía el aire, ¿no? El viento, como decimos por acá, de de la motivación, ¿no? Pues, eh, aunque sí era difícil, pero no, motivado, sí puedes, venga, venga, y pas, te levantaba, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú.
Ya por ahí hay u u uno en particular que que que recuerdo ahorita que que me hacían la pregunta, yo creo que fue por ahí del 17 de enero, que, ah, me desperté, ay, dije, otro rato más, dije, me quedo dormido, dije, ah, bueno, total, dije, mañana mañana lo hago, dije yo por dentro de mí, ya voy voy bien. Y en eso también se así como el diablito y el angelito, ¿no? Entonces, el diablito diciéndome: "Quédate acostado, hombre, no pasa nada, hombre", ya. Entonces, pero también el angelito: "hey, no, este, yo sé que hoy tienes el ánimo, o sea, porque ya la motivación ya no estaba mucho, el viento ya había ya se había despresurizado un poco", y entonces, pero también me puso en la mente: "hey, ya bajaste porque creo que había bajado para entonces como cerca de 2 kilos, o kilo y medio, entonces ya bajaste el el pantalón acá, vas bien, no lo eches a la borda". Entonces en eso, pum, me hizo como si me pusieron un cuet me levanté me levanté, pegué el brinco de la cama y a partir de ese día, ¿cuál fue el truco que empecé a hacer a pesar de que no tenía el ánimo? Es no darle chanza a la mente y al cuerpo que se relajara y pensar, abre los ojos, eh, no más de 5, 7 segundos, ya pegaba el brinco de la cama, me iba a la me me iba al al baño y me la pe pegaba así, me remo o sea, la la cara y me echaba agua a la a la cara, y como que eso me espabilaba un poquito y, bueno, vamos a darle, ¿no? A a a lo que te truje chencha, como dicen. <chuckles>
Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Mm, mm. Ajá. Ujú. Sí. Ah. Ah. Sí. Ujú. <chuckles> Oye, pues qué bien, eh, o sea, sí, tú bastante control de las cosas. Oye, ¿y tuviste así como, eh, gente que te apoyara así en eso, que te, eh, echara así como las porras para decir sigue adelante? O porque también puede haber que de repente haya así como que personas que te digan, ay, ¿para qué lo haces? No pasa nada, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste acompañado en esto?
Eh, s pues, mi esposa, ¿no? Sobre todo porque vio el cambio, eh que vas muy bien, esto y lo otro, y te ven la familia en esas reuniones que tenemos, o vas muy bien. Sí, uno que otro, no tanto que me desanimó o sea, a lo mejor la expresión así de: "Qué loco estás, ¿por qué te levantas tan temprano?", ¿no? Y luego mucho frío, o sea, sí hu sí hubo ese comentario así, que a lo mejor uno lo puede hacer como como como por desánimo, ¿no? Eh, pero pero pero más que nada como vieron, eh, sobre todo ellos el el impacto físico y también de repente, pues, mi mi mis mis conductas también, pues, distintas ahí, y y y vieron que empezaba que escuchaba más mejor, con una escucha activa. Entonces, yo, no sé que hago, pero el cambio que vieron más notorio, pues, fue el físico, y que, incluso, pues, mi esposa, ella empezó a ser se fue por el físico, ella se empezó a hacer a a adquirir un hábito más sobre el tema físico, un sobrino, un cuñado también, este, me secundaron, ellos más sobre el tema físico, ¿no? No tanto integral, pero, o sea, ah mira pues.
Sí. Ajá. Claro. Ujú. Mm. Ajá. Sí. ¿Pero de también ponerse a hacer esas cosas o de apoyarte más que nada?
No, de de de ellos, de de de de cada quien, este, ser más consciente con lo que comían, y hacer ejercicio y demás, y yo pues ahí tuve la oportunidad de dar algunos tips, aunque ellos como te digo se fueron más por el tema físico y es válido, ¿no? Y adelante, ¿no? Este, y y y y sí, entonces, pues, sí fue más más más ánimo que que desánimo. Sí, la verdad, qué bien, qué vas muy bien, qué delgado estás y, incluso el sobrino: "Oye, tío, cada vez que te veo, te te veo más delgado, ya párale", o sea.
Mm. Sí. Ajá. <laughs> Oye, eso es bueno, ¿no? A menos que seas caquéxico, pero bueno 90 kilos está bien y dices: "Oye, qué bonito, ¿no?" Yo me imagino que eso también te animaba bastante. Digo, claro, tú lo ves de una manera más profunda, lo cual está genial, porque claro, no todo es el cuerpo. Eh, todo está relacionado, como tú dices, así espíritu, alma, es bueno, espíritu, alma, mente y y cuerpo, ¿no? Entonces, qué bonito que te llegó ese libro así a tus manos en ese momento preciso, como para poder hacer este cambio y que hayas notado esos cambios tanto en lo emocional, en lo físico. Porque también así como tú lo dices, es algo que tú has visto o sea, en ti, eh, de esos cambios, pero también otras personas, lo cual también está súper bien.
Sí. Sí. Sí. Así es. El cuerpo, así es. Sí, totalmente. Sí, claro claro. Y y este pequeño hábito, pues, sin duda, pues, tiene tiene mucho impacto en mi bienestar y mi salud mental, y en mi bienestar emocional, y por qué no decirlo, también me eh eh en mi estado de ánimo físico, y y sí, la verdad está muy padre.
Ujú. Ay, oye pues, mira me alegro por eso y de verdad muchísimas gracias por compartirme, pues, esta parte de tu vida. La verdad te lo agradezco, ha sido muy interesante.
No, pues, gracias a ti por el espacio, espero nos veamos pronto. Cuídate, que estés bien.